Ja, natürlich, also, man hört ab und zu wieder Lieder, weil man bestimmte Sachen mit diesen Liedern in Verbindung setzt, ähm, wie zum Beispiel Erinnerungen, die wieder hochkommen, wenn man das Lied hört, ähm, zum Beispiel von Sido, „Bilder im Kopf“ ist einer dieser Lieder, die man immer wieder hört und wo man dann, ähm, quasi an Erinnerungen denkt, an Bilder im Kopf denkt, äh, die, äh, genau, schöne Erinnerungen quasi aufbringen. Äh, da hört man geht man
Mhm. Mhm. Mhm. Okay, hast du 'n paar Beispiele? Also, was sind so schöne Erinnerungen?
Schöne Erinnerungen. Also, ich glaube, „Bilder im Kopf“ genau, genau, also, „Bilder im Kopf“ von Sido kam, glaube ich, 2014 heraus, ich bin mir nicht sicher. Und, ähm, da war ich in der 7. oder 8. Klasse und, ähm, ja, man man hatte zu der Zeit am sehr viel Spaß, weil man in der Klasse war und mit seinen besten Freunden, mit denen man heute immer noch in Kontakt ist, äh, d seine 1., äh, Erfahrungen und, äh, Zeit verbracht hat und quasi, äh, auf den Schulweg diese, äh, Lieder gehört hat, äh, auf dem Heimweg dann genauso und viel gelacht hat und viel Stimmung hatte, viel mehr Kraft hatte, weil man viel jünger war. Und, äh, ja, das bringt natürlich schöne Erinnerungen wieder auf.
Ja, du hast doch gerade gesagt, oder Erinnerungen auf. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. So die gute alte Jugend, das klingt so, als wärst du schon sehr alt, „Aber damals, als man noch Kraft hatte.“ <laughs>
Genau. <chuckles> Genau. Ne, ich bin noch 26. <chuckles> Ja, man hatte ja bisschen mehr, äh, Dopamin-Power, äh, als heute. Auf jeden Fall, jetzt ist man bisschen ruhiger geworden. Jetzt hört man bisschen ruhigere Musik.
Ja. Mhm. Mhm. Warte mal ab, bis du die nächsten 10 Jahre aufm Buckel hast und die nächsten, und die nächsten, <chuckles> dann unterhalten wir uns wieder. <chuckles>
<laughs> Ich ich bin gespannt auf die nächsten 10 Jahre.
Ja. Okay. Und jetzt hattest du ja so 'n bisschen erzählt, wie sich so dein Verhältnis zum Rap verändert hat, also, dass du's einfach weniger hörst und mehr Hip Hop, R'n'B, ähm, hat sich denn auch dein Verhältnis zur Region, also, ne, Ruhrgebiet über die Zeit verändert?